संगीत तो बहुत ज़्यादा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है और आज, वो ये ऐसी चीज़ है कि अ, जब मैं मायूस होती हूँ तब मैं नहीं सुनती। <chuckles> फ़िर अगर मैं खुश होती हूँ तब मैं सुनती हूँ क्योंकि मैं मेरी बहुत अच्छी यादें हैं संगीत के साथ तो मैं तो मैं जब मेरा मूड अच्छा होता है, तभी गा जब मैं गाने के मूड में रहती हूँ तभी मैं संगीत को जो है, छूती हूँ। और जब मेरा मूड खराब होता है, तो मेरा मूड जल्दी ठीक नहीं होता, तो मैं संगीत को उसमें नहीं घुसाना चाहती। तो काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं तो उस समय में मैं जो है संगीत सुनती हूँ काफ़ी।
हाँ, हाँ। जी। क्या बात है? <chuckles> जी। अरे वाह! <chuckles> जी। तो बताइए फिर म्यूज़िक से जुड़ी हुई हैं, आपने कहा कि काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कुछ यादें ऐसी बताइए, जो हम भी सुनकर ये लगे कि हाँ मतलब अ, काफ़ी खूबसूरत यादें हैं आपकी।
<chuckles> अ, संगीत को लेके यादें तो, यही सब थीं। और क्या बताऊँ? मैं जैसे कि अ, जब भी कुछ नया गाना आता है, तो मैं काफ़ी उत्सुक हो जाती हूँ और एक ऐप है जो है, स्टार मेकर पहले मेरे एक दोस्त बताया स्मूल, तो वो सब जो है, वहाँ पे मुझे म्यूज़िक मिल जाता है, तो मैं जब भी मेरा मूड अच्छा होता है और आवाज़ ठीक-ठाक रहती है <chuckles> तो फिर मैं वो सब में कुछ नए-नए गाने ढूँढती रहती हूँ और उसको रिकॉर्ड करती रहती हूँ।
जी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल है वो ऐप। जी। जी। हाँ। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप वहाँ पर अपने रिक गानों को रिकॉर्ड भी कर पाती हैं और डालती हैं। अच्छा जो नए अ, दौर के गाने हैं जो नए अ, सिंगर्स हैं, वो आपको किस तरह से अ, ल लुभाते हैं किस तरह से अच्छे लगते हैं? उसके बारे में भी थोड़ी बताइए कि क्या अब आपको वो उस तरह से अ, प्रभावित कर पाते हैं? जो अ, जि जिस तरह से करना चाहिए, इंस्टाग्राम पर इतना संगीत वायरल होता है। उनमें से कुछ गाने आपको अ, प्रभावित करते हों?
हुँ, हुँ। अभी कुछ ख़ास में, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मैं केवल श्रेया घोषाल के गाने सुनती हूँ। वो भी बहुत कम गाने अभी तो अ, कोई भी कुछ भी गा रहा है ऐसा लगता है और गाने ही कम लगते हैं मुझे और गाने के बोल भी ऐसे होते हैं कि मेरा ख़ुद अ, जो है मन नहीं होता <chuckles> गाने का इतने सारे म्यूज़िक रहते हैं और अ, आवाज़ कुछ और होती है और कुछ और ही निकल ऑटो ट्यून सब काफ़ी यूज़ करते हैं, तो लग रहा है कोई भी आके जो है गाने लग रहा है, तो मुझे आजकल उतना मज़ा नहीं आता। अ, सच बोलूँ तो।
जी। हाँ। हुँ। क्या बात है <chuckles> जी। जी। तो कोई भी क्यों अ, गा के आने ल इतने सारे गाने तो हिट जाते हैं, इतने सारे गानों को तो लोग याद करते हैं। उनमें से कोई गाना आपको पसंद नहीं आता?
अ, बहुत कम, अभी मुझे अब अब मैं शायद अभी गाने भी आजकल कम सुन रही हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा तैयारी वगैरह करने में व्यस्त हो गई हूँ। तो इस वजह से भी शायद हो सकता है और जब मैंने बोला ना जब मेरा मूड काफ़ी अच्छा होता है, तोभी तभी मैं गाने सुनती हूँ और मैं वही गाने सुनती हूँ जो कि एक बार मुझे पसंद आ जाए, तो उसको बार-बार सुनती हूँ, तो बहुत कम है, मैं थोड़ी-सी यहाँ पे जो है चूज़ी हूँ कि बहुत कम गाने मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं जो है सुनती हूँ। बार-बार।
जी। हाँ, हाँ। क्या बात है। जी। हाँ, हाँ।